सही बात है, बिल्कुल ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि जो परिवार का समय है, वो मतलब उनका ही होना चाहिए और जो ऑफ़िस का समय है, वो ऑफ़िस का होना चाहिए। तो ऐसे में अपने आप के लिए समय कैसे निकाला जाए? जैसे नोटिफ़िकेशन वग़ैरह ये सब कुछ आता रहता है, चलिए ठीक है, उस पे ध्यान भी जाता है, उस पे रिएक्ट भी करते हैं, कभी-कभी उसको खोल कर देखना, कभी काम का है, कभी बिना काम का है। लेकिन इसमें अपने आप का कैसे संतुलन बनाया जाए, कि अपने आप का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, अपने आप को भी थोड़ा फ्री छोड़ा जा सके। तो ऐसे वक़्त के लिए कैसे मतलब चीज़ों को ज हैंडल किया जाए?
जी। उ, जी। हुँ, हुँ। उम, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उ, जी, जी, जी।